А расскажи, что, по-твоему, значит быть хорошим соседом?
Да, непростая тема. Я считаю, что быть хорошим соседом не так уж и просто. А особенно Да. Ну, в целом, да. Особенно когда ты переезжаешь. То есть вот, э, в детстве, когда ты где-то вот родился в одном месте и долго живешь, вроде бы как-то вот всё естественно. Да, есть какие-то соседи, с которыми ты дружишь, с которыми нет, точнее, ещё даже, наверно, твои родители, смотришь на эти взаимоотношения. Но тем не менее как-то это вот такой естественный процесс: слушаешь, что говорят родители, и в целом ничё не понятно: просто вот этот- плохой, этот- хороший. Примерно так.
Ага, то есть это прям искусство. <laughs> Так. Мгм. Мгм. Ну да. Мгм. М, м. Ну да, ничего не понятно, но очень интересно. Так. Мгм.
Да. А когда вот, э, например, а, ты уезжаешь из дома, начинаешь самостоятельную жизнь и у тебя появляются соседи, вот тогда-то и начинается самое интересное, и ты понимаешь, что быть соседом не так уж и просто. Вот.
Та. Ага. Мгм, то есть тут уже, м, при приходится брать ответственность, в общем-то, за какие-то свои взаимоотношения и реакцию на, э, посторонних людей и как-то с этим, в общем, справляться.
Да, конечно. Тем более что, получается, у разных людей так же вот, как характеры разные, мировоззрение, и, соответственно, к требования к соседу тоже разные. Поэтому тут обязательно нужна такая обратная связь и вза взаимность. Потому что, допустим, у тебя одни установки и ты это соблюдаешь, но у твоего соседа могут быть, э, другое мнение по этому поводу. Ну вот, например. Такой яркий пример, как, э, громкость. <chuckles> громкость общения, громк например, кто-то любит очень громкую музыку слушать. И в принципе, вроде бы, человек имеет право, да, в своем доме, в своей квартире. Тут еще тоже Да, нюанс- в квартире ты живешь или в доме. Но не столь важно, когда тебе этот шум мешает. Вот. И тут уже как бы мне, например, не очень приятно, потому что я всегда слушаю музыку тихо, то есть мне некомфортны громкие звуки, но я такой человек. Я прекрасно понимаю, что другие, э, и и ну, по-другому это делают, им это нравится, и никто не обязан под меня подстраиваться, но при этом есть какое-то время
Мгм. Мгм. Ну конечно, да. Так. Ага. Ну да, с одной стороны, мгм. Ну да. Мгм. Ну да, но при этом же обратная сторона тоже. То есть это, э, как бы с 2 сторон можно на эту ситуацию посмотреть. А, и вот, ну, допустим, да, никто не обязан под тебя подстраиваться, но и при этом, а, м, как бы неправильно, наверное, и собственный комфорт ставить превыше комфорта человека, который с тобой на равных условиях делит, ну, допустим, какой-нибудь дом там или, м, там стену общую, ну вот что-то такое.
Да, и вот тогда получается конфликт, потому что есть, конечно, какой-то закон, правила в там. В каждой стране по-разному, но тем не менее ночное время- это скорее всем понятно, что, когда ты нарушаешь в это время тишину, то у тебя будут проблемы. А вот что касается д дневного времени- тут вопросы. Вот, например, а, когда я домохозяйка, да, я дома провожу очень много времени, занимаюсь делами. И вот сосед, например, тоже- отпуск, или что-то вот он дома находится и днем слушает музыку. Он не нарушает ночное время, но весь день я, допустим, вынуждена слушать, кроме того, что громко, так еще и репертуар, возможно, мне не понравится.
Мгм, да. Мгм. Не са не самый л приятный. Мгм. Слушай, вот как тогда в такой ситуации быть? Вот, как, э Может быть, у тебя был опыт, какая-то, конкретный, какой-то конкретный пример, как ты, а, справлялась вот с таким соседством?
Вот, да. Ты знаешь, на самом деле это очень сложно, потому что, если конечно, нужно всегда разговаривать, с этого начинается решение любых проблем- с разговора, да, но если вот человек
Ага. И всегда ли удается, э, чтобы тебя услышали?
Конечно, нет. Конечно, нет, потому что если человек э, у него такое мнение, что он имеет право слушать громко музыку у себя дома, и что хо ну, что угодно в смысле репертуара, и неважно, нравится тебе или нет, в принципе, на это закона нет. И тут только закон совести работает. И вот если мы говорим о том, что значит быть хорошим соседом, э, мне кажется, вот такие вещи должны учитываться. С одной стороны, да, ты имеешь право, но если тебе приходит сосед и говорит, что, ну, как бы для него это очень важно, потому сто просто так человек не пойдет, если он может терпеть. Обычно приходишь, когда уже нет сил терпеть, может, у тебя вообще голова болит в этот день.
Ага. Ну, да-да. Мгм. Ну да. Да, конечно. Слушай, а, вот, э, бывало ли такое, что, наоборот, а, ты вы выступала в роли вот того человека, который, а, ну, как-то потенциально мог нарушить, э, чей-то покой? И приходили ли к тебе? Ну даже, допустим, ты ничего там особо не нарушала, наоборот, твой сосед там был слишком требователен, допустим? А бывало ли такой, и если да, а, уда удалось ли как-то этот конфликт сгладить?
Вот. Ты знаешь, в плане какой-то музыки, а, я вот сказала, что я сама с у себя всегда слушаю её тихо, поэтому, конечно, я никому не мешала, но, например, у нас, э, э, была ситуация с ремонтом. То есть ремонт- это громко, понятное дело, но при этом его нужно делать, и вроде бы как я тоже, как все остальные, имею право на это.
Вот, вот, мгм. Ну да. Ни ни никак никак с этим ничего не сделать. Всё-таки не жить же там в каких-нибудь развалинах условных.
Да. Но вот при этом, э, когда приходили соседи, э, мы договорились о, э, времени тишины, и вот, что в это время будет шум. Ну, тем более, что это не не постоянно, то есть так как я уже сама сталкивалась с такими проблемами, когда вот ремонт у соседей и они прям целый день могут шумные работы вести, я понимаю, насколько это тяжело. И вот для меня понимание быть хорошим соседом- самой задуматься об этом. Да, у меня ремонт, мне нужно делать какие-то вещи, но можно пойти на компромисс. Можно, допустим, договориться: вот 4 часа в какое-то такое время, чтоб не мешать ближайшим соседям, мы работаем и шумим, они могут там пойти в магазин или куда-то выйти в это время, прогуляться, вот. Если есть м маленькие дети, то это вообще отдельный разговор. И если я об этом знаю, конечно.
Мгм. Ага. Ой, это да. Это причём с с обоих сторон, кстати. Потому что дети тоже мгм.
Да, конечно, я пойду узнавать, когда у них, э, время сна, то есть это естественно. Вот это значит быть хорошим соседом, а не вот только свои права отстаивать, что я имею право делать ремонт с такого-то по такого-то и целый день вот шумные работы. Потому что всем тяжело: пожилым людям тяжело шум слушать.
Конечно, м. Мгм, да, я согласна. Слушай, а вот, эм, как ты думаешь, э, чем вообще, ну, есть ли вообще какая-то разница между вот, э, этим самым "быть хорошим соседом", а, в различных условиях проживания? Допустим, а, в многоквартирном доме, где-то в городе, или, например, в частном секторе, вот на даче. А, может быть, как-то меняются ожидания от соседей, а, и от, а, контекста. То есть если это, допустим, молодая семья, а, какой-то просто, м, молодой человек или девушка, или пожилой человек, наоборот.
М, вот. Ты знаешь, это не то, что меняет ожидания, но это то, что влияет на соседство и влияет на ваше взаимоотношение, на самом деле все эти факторы: молодые люди, пожилые люди и город, или деревня. Мне кажется, вот, в деревне, э, у людей больше требований к какому-то вот шуму, но, с другой стороны, если ты живешь отдельно, а, как бы.
Мгм. Да?
Н ну, я не знаю, если это такой шум, что ты живешь отдельно, но слышат и беспокоят там соседние дома, то это реально какой-то нездоровый <chuckles> шум, если это на постоянной основе.
Ну, кстати, как будто бы мгм. Ну да, да. Как будто бы в деревне проще поддерживать это всё, потому что, ну, там чаще всего дома как-то немножко обособленно находятся. Хотя.
Вот поэтому надо общаться. Ну, там пространства побольше, да.
Мгм. Хотя вот у меня в деревне, у бабушки, а, допустим, дом, а, имел 3 квартиры. То есть это был такой деревянный дом, и там было 3 квартиры. Ну и, соответственно, э, так или иначе одну стену ты делишь с соседом, либо, если это средняя квартира, вот как это было у нас, то ты делишь прям 2 стены. И тут тоже получается и плюс еще дом как бы деревянный, то есть там слышимость прям, ну, отличная. <laughs> То есть ты слышишь даже телевизор, мгм. Слушай, и и вот, а. <swallows> А, как, в принципе с кем, кстати, вот по твоему опыту ужиться было проще?
Мгм. Да, это сложнее. Ты знаешь, с одной стороны, все те факторы влияют на то, насколько сложно тебе будет сохранить или создать соседские отношения. Вот, д давай определимся с тем, что я вкладываю в понятие "хорошие отношения". Мне кажется, тут настолько много факторов, всё не обсудишь, но в целом, да, соседи не должны мешать друг другу. То есть если возникает ситуация, когда те вот ты не можешь спокойно находиться в своем доме или квартире, тебе мешает сосед, вот тогда нужно начинать разговаривать и как-то это решать. Причем это могут быть разные вещи. Б ты можешь тоже любить музыку громкую, допустим, с соседом у вас совпадает репертуар и ты в течение дня с удовольствием его музыку, там даже тяжелый рок, если он те нравится, ты послушаешь, и тебя это не напрягает. А н нужно рабо работать с тем, если это тебя напрягает, поэтому ситуации разные. Вот самое главное- не нарушать границы и как бы такой покой друг друга. Тогда будут хорошие соседские, э, отношения, вот, уважение друг к другу. Наверное, так. А вот. <clears throat> Но, конечно, просто, э, э, чем больше факторов, ну, например, молодая семья, маленькие дети, которые плачут, и ты не можешь ничего с этим сделать, а, чем вот больше этих факторов разных, которые тебе мешают, то тем сложнее сохранять эти добрые соседские отношения, ну, потому что тяжело. Вот. А чем меньше их, тем проще: если ты никому не жи не мешаешь, живешь в своем доме или квартире, то и у вас прекрасные соседские отношения. М.
Ага. Ну, кстати, да, да. Мгм. Да, вот что это для тебя? Что это для тебя в первую очередь? Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Это основное, получается. Мгм. Ну конечно, все мы люди. Мгм. Мгм. Так, а вот скажи, было ли у тебя такое, что приходилось как-то прям вот отстаивать, а, свои права как соседа? И удалось ли это сделать мирным путем? Мгм.
Мгм. Ты знаешь, был б были у меня такие соседи, очень шумные. Причём, ну, это заключалось именно в скандалах. И, к сожалению, слышимость.
Мгм. А, то есть это громкие разговоры были и крики даже, наверное. Мгм.
Ну, это к прям крики, да, это даже не разговоры, это крики. И днем, ну, как бы, когда это происходило днем- это, конечно, было неприятно, но я всё-таки не ходила, м, к ним, ну потому что как-то
Ну, неловко тут п получается. Э, и в целом ты как будь Мгм. И да, да, плюс мгм. Мгм.
ну не знаю, я не не посчитала нужным, да, то есть ну, как бы тем более у них конфликт, э, всё равно доброго разговора не получится. Я иду в конфликт- что я хочу оттуда получить? Но вот когда такие проблемы, например, начали возникать там в 12:00 ночи, в 1:00 ночи, то есть, и даже до 4:00 утра у них там семейные скандалы, я считаю, вот в таких случаях уже нужно что-то делать. Ну, мы не стали полицию вызывать, ам, пошли разговаривать, но на самом деле сильно не повлияло, но, по крайней мере, именно вот прям ночью они как-то всё-таки перестали это делать. Но днем, к сожалению, это всег чаще всего продолжалось и вот до тех пор пока они не съехали. Так что не всегда можно на всё по повлиять. И поэтому, м, да, не это не нельзя назвать хорошими соседскими отношениями, вот. М-да, вот, сложно всё.
Ой. Ага. Мгм. Мгм. То есть там уже мгм. Ну да. Мгм. Слушай, а вот в итоге всё-таки, а с кем тебе удавалось ужиться? Ну, то есть не то, что ужиться, а вот какой тип соседа, а, если возвращаться, да, в к каким-то вот таким определенным типам, там, молодая семья, допустим, пожилой человек или просто какой-то одинокий, э, жив одиноко живущий, э, там, студент, например. Вот кто создавал меньше всего, м, скажем так, проблем, э, или, наоборот, там, а, легче всего шёл на контакт, если эти проблемы всё-таки выявлялись и их нужно было как-то решать?
Мгм. Вот ты правильно сказала такие слова, а: "Проще всего с людьми, которые хотят решить проблему и идут на компромисс". Даже если у них другое мировоззрение, у них другие интересы, потому что мы все разные. Ну, невозможно заселиться и выбирать себе жилье по темпераменту и каким-то дружеским отношениям. Па а, ва проблемы могут возникнуть со всеми. Студенты, например, могут быть шумными и это естественно в их возрасте, когда им еще веселиться? Но при этом есть же и тихие студенты, соответственно, на кого нарвешься. У меня вот со студентами не было проблем, но я и никогда не жила в общежитиях, поэтому вот как бы у меня нет этого опыта. С что касается пожилых людей, казалось бы, вроде бы они должны быть тихими, но это не всегда так. Потому что, например.
Да. Ну, конечно, само собой. Мгм. Мгм. Ага. Да, но тут тут наоборот, кстати, могут быть претензии с их стороны абс абсолютно необоснованные.
Да, они могут, э, например какие-то странные вещи делать. А, например, вот у них бессонница, у пожилых людей, часто, и если человек там занимается чем-то, вот там стучит что-то, и этот звук в ночи, он слышен, даже если он тихий, это будет дискомфортно. Если человек не хочет ничего менять, а продолжает, то это будет проблема. Или часто пожилые люди слушают настолько громко телевизор, и особенно, опять-таки, если берем бессонницу и ночь, то это будет проблемой. Хотя тоже вот, заставить человека, если он действительно не слышит и ночью он не спит, то есть, э, заставить его сидеть и смотреть в потолок, ну, это тоже не совсем правильно. Поэтому это очень сложно.
Мгм. Конечно. Да, вот это кстати, мгм. Ну да, ну тут можно же наушники использовать специальные, кстати говоря.
Ой, ну с пожилыми людьми, для них так всё тяжело, но технологии. Вот есть, которые идут на контакт, да, им можно пообщаться, посоветовать, а есть, которые запустят тебя в чем-нибу чем-нибудь, если ты будешь что-то им советовать. Поэтому очень сложно.
Ну да, да, для них это проблема. Ну да, есть такое. То есть, а, в совокупности такой вывод можно сделать, что, по сути, всё в первую очередь зависит даже там не от возраста, не от рода деятельности, а банально от, э, характера, от, э, какого-то, э, чувства, а, вежливости у конкретного человека, у конкретного соседа.
Так и есть. Да, скорее всего так. То есть важно уважать друг друга.
Мгм. Да, я согласна. Слушай, спасибо большое, было очень интересно с тобой обсудить эту тему. И, надеюсь, еще услышимся.
И тебе спасибо за разговор. Пока.
Пока.